อา
ระเบิดทุ่นในน้ำครับ ระเบิด สนั่นไปทั้งแผ่นดินตรงนั้นเลยครับ ระเบิดจริง ในการเปอะ โอ้โฮ! สนุกมาก ชอบมาก แบบ
อ๋อ อ้อ โอ้โฮ! เหมือน มันดู มันดูยิ่งใหญ่ มันดูแบบทำให้เราฮึกโห ฮึกเหิม ใช่ไหม อ้อ ค่ะ
น้ำกระจาย ใช่ มัน มันเท่มากครับ มัน โอ้โฮ! เรา โอ้โฮ! อือ กองบัญชาการแบบ อืม ขนาด หน่วย หน่วย SEAL ฝ ฝึกเองยังเหนื่อยอะครับ เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่วิ่งตามคอยดูแล อะไรเงี้ย เขาก็วิ่งตาม
อือ ๆ อืม อ๋อ กำลัง กำลังคิดอยู่ว่า คือแบบเหมือนกับ แต่ แต่ละ คือการวิ่ง trail ของคุณน่ะ แต่ละจุดมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับมีความเสี่ยงอันตรายอยู่ไม่น้อยใช่ไหมคะ? เพราะว่ามันไม่ได้เป็นทางธรรมดาเนาะ แบบเนี้ยคือเขาก็มีเหมือนกับเจ้าหน้าที่แต่ละจุดด้วยใช่ไหมคะ? เพราะว่าบางทีแบบเหมือนกับนักกีฬา เขาเรียกว่าอะไร คนที่วิ่งอะ อาจจะแบบเหมือนกับบางที หก ล้ม อะไรอย่างเงี้ย ใครจะมาช่วยอะคะ? มี เขา มี ทีมพนักงาน เขาเรียกว่าอะไร เจ้าหน้าที่ เออ เจ้าหน้าที่ประจำจุดอยู่ใช่ไหมคะ? อืม ๆ ๆ ๆ
มาก มาก มีครับ ใช่ ถูก ๆ มี มีพยาบาลเลยครับ มีหน่วยแพทย์ หน่วยแพทย์เตรียมสแตนด์บายเลยครับ เครื่องช่วยหายใจ อะไรมีหมดทุกอย่างครับ อันนี้สแตนด์บายรอเลย เพราะว่ามันเสี่ยงมาก แล้วก็มีคนวิ่งล้มทุกงาน ผมก็คนหนึ่งในนั้น สะดุดก้อนหินล้ม
อืม อือฮึ อ๋อ ค่ะ อ๋อ โอเค ค่ะ
หินที่เป็นแหลม ๆ เสียบมือจนทะลุ ครับ ก็ต้องวิ่งต่อ อะไรเงี้ย ใช่
เออ อุ๊ย! ฟัง ฟังแล้ว น่าหวาดเสียว มากเลย แปลว่าจริง ๆ แล้วอะ มันก็มีความปลอด ภัย เขาก็แบบเหมือนกับ เอ่อ ระแวดระวัง คึ คืองานเนี้ยมันก็มีความปลอดภัย ระแวดระวังอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมคะ? อืม
มัน มัน อา ใช่ ก็มีเจ้าหน้าที่ คอย คอยซัปพอร์ตเรา ถ้าไม่ไหวก็คือหยุดตรงนั้นแหละ ไม่ต้องไปต่อแล้ว อะไรเงี้ย พอ หยุดได้ทุกเมื่อ
อ๋อ ก็หยุดได้ใช่ไหมคะ? เราแบบหยุดกลางคันได้ อ๋อ โอเคค่ะ
หยุดได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ หรือว่าจะเดินก็ได้ เขาไม่ได้บังคับให้คุณวิ่งตลอด ครับ ก็
เออ อืม ๆ ๆ แล้วแบบเนี้ยก่อนที่คุณจะไปวิ่ง trail อะ คุณแบบเหมือนมีการฝึกซ้อมอะไรบ้างไหมคะ? ให้ตัวเองแบบเหมือนกับ อา พร้อมลงอะ พร้อมลงสนามอะ
จริง ๆ แล้ว มันต้องบอดีเวตด้วยครับ แต่ผมไม่เคย
<laughs>
เพราะว่า แต่ว่า เพราะว่าผม ก่อนหน้านั้นผมเคยแหละ แต่ผมไม่ได้ซ้อมไปเพื่อ ผมไม่รู้ ด้วยความไม่รู้ดีกว่า ในยุคแรก เออ
เออ ค่ะ อ๋อ โอเค ๆ แล้ว แล้วแค่แบ้บ แบบแค่ซ้อมโดยการวิ่งอย่างเดียว คุณว่าพอไหมคะ?
ก็หนัก ไม่เพียงพอครับ ถ้า จะ จะเอาให้แบบสนุกจริง ๆ ใช่ เพราะว่าในการไต่เขาอะ มันต้องใช้ต้นขา และกล้ามเนื้อคนละแบบเลยครับ แล้วในการที่บางทีเราต้อง ปีน ปีน มันต้องปีนหน้าผาด้วยบางที่นะ มันต้องปีนหน้าผาด้วย อะไรเงี้ย ซึ่งมันต้องใช้อุปกรณ์ค้ำยัน บางทีคุณก็อาจจะตกเขา หรือว่าลื่น เพราะว่าเวลาฝนตก คุณก็ต้อง สไลด์ ลงมาครับ
ต้องบอดีเวตใช่ไหม? ต้องบอดีเวตด้วย อ้อ มันมีไต่เขาด้วยเหรอ คุณ? อ อ๋อ อะฮะ เออ อือฮึ โอ้โฮ! เสียดายจังอยากฟัง อยากฟังคุณอีก <chuckles> ขอได้นะคะเนี่ย แล้ว ไว้ ไว้เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะคะเรื่องนี้ เรื่องวิ่งนี่อยากฟังอยู่เลยอะค่ะ ได้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้
ต้อง สไลด์-สไลด์ ดิน ดิน สไลด์ ลงมา ครับ อืม ครับ ด้วยความยินดีครับ สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

ใช่ มีตั้งแต่ เอ่อ ทุกอาชีพอะ ค้าขายอะไรต่าง ๆ เอ่อ ตำรวจอะไร โจรบ้างอะไร มีทุกอาชีพที่มาเจอกันเนาะครับเนาะ ก็มันทำให้เรา
เออ ค่ะ <chuckles> เดี๋ยวก่อนนะคุณ เดี๋ยวก่อนนะคุณ มีโจรด้วย เหรอคะ เดี๋ยวก่อน <laughs>
<laughs> ก็ พูด พูดให้มันดูหลากหลายเนาะ จริง ๆ ก็อยู่ในนั้นแหละครับ ก็คนที่รู้จักบางทีเขาก็ไม่ได้หวังดีกับเราเสมอไป ใช่ไหม? มันก็มากหน้าหลายตา เออ มันก็ นั่นแหละครับ อืม แบบ จ รู้จักแม้กระทั่งตำรวจยันโจร อย่างเงี้ย เพื่อนที่เป็นโจรก็มีครับ เอ่อ โอเค ครับ ก็
อือ เออ โอเคค่ะ <chuckles> <chuckles> เออ ๆ ๆ ๆ อืม โอเค <chuckles> โอเค นั่น ก็คือจุด แล้วแบบเหมือนกับ อะ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย คือเขาเริ่มชวนคุณ หรือพาคุณไป ทาง ทิศทางไหนบ้างอะคะ?

วิ่ง Trail คือยังไงคะ? ช่วย ช่วย ช่วยขยายความ อืม
ใช่ คือการไม่ได้วิ่ง ไม่ได้วิ่ง ได้ ก็คือมัน การวิ่ง Trail เนี่ย ก็คือกิจกรรมวิ่งเหมือนกัน แต่วิ่งในอีกรูปแบบที่ไม่ใช่ถนนทั่วไป แต่เป็นการวิ่งตามป่าตามเขา ตามธรรมชาติ ตามพื้นที่มันไม่สม่ำเสมอ ขึ้นเขา ลงห้วย ลงน้ำ อะไรอย่างเงี้ย ครับ ก็จะ
ค่ะ อ๋อ อ๋อ เออ แบบนี้มันก็ มันก็ยากขึ้นไปอีกสิคะ?
อืม ใช่ครับ มันคนละเรื่องกับการวิ่งมาราธอนเลย วิ่งมาราธอนที่คนว่ายาก ๆ แล้ว อา
เออ เพราะว่าวิ่งมาราธอน เออ มัน คือมันวิ่ง แนว ราบเนาะ หมายความว่า คุณอาจจะมีแบบวิ่งขึ้นสะพานบ้างแหละ มันก็แค่ตรงนั้น แบบคือแบบอันเนี้ยแบบ อ ดู เท่าที่คุณ ฟังดู ก็คือวิ่ง Trail แบบขึ้นเขา ลงห้วย มันดูแบบ โอ๊ย สมบุกสมบันจังเลย นี่คุณสุดยอดมากเลยนะเนี่ย